<chuckles> Anladım. Öncelikle şunu fark ettim yani senin bir farkındalığın var. Senin streslendiğinde kızardığını terlediğinin farkındasın ve bu farkındalığa istinaden hani bunun zaten hani, iii, bu yaşına kadar yönetmeye çalışmışsın, elinden geleni yapmışsın ve artık kabullenmişsin. Kabullendiğin için de bu durum seni durdurmuyor gibi gözüküyor aslında. Biliyorsun ki ben bunu yaparsam bu olacak ama bu dünyanın sonu değil. Hani stresle bir sürü insan baş ediyor ve önemli olan kısım benim kızarıp bozarmam ya da hani, e, terlemem değil, benim, eee, göstermek istediğimi göstermem ve bu çok güzel bir şey. Eee, ayrıca, eee, şey konusuna gelince o zaman da çok bir büyük bir cesaret örneği göstermişsin, o mesela bir pes eden arkadaşın varken sen pes etmemişsin, aktif rol almışsın, organize etmişsin, planlamışsın. Onun için senden daha fazla yapan insanlar belki şu anda yapmamayı tercih ediyorlar. Hani onların nasıl etkilendiğini de bilemezsin. Hani hâliyle, eee, yani şöyle söyleyeyim, kısacası anlattığın bu, eee, anın gerçekten ama ç gerçekten, eee, çok kulağa çok eğlenceli geliyor, çok öğretici geliyor ve hayatına, eee, n imza atmış anılardan biri gibi duruyor. Ya, benim için çok, ııı, zevkli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum.
Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Kesinlikle Hı hı. Evet. Evet. Evet. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Teşekkür ederim. Evet, öyle. <chuckles> Benim için benim için de öyleydi. Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım böyle a eski anılarımı anlatırken. <chuckles>
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.